そうなんですよ。あの、すごくね、ヒートアップして、あの、しゃべるお母様は、あの、それで納得したじゃないですけど。ま、なんか嬉しかったんでしょうね。
はい。 はい。 うーん。 はい。
で、でも、もうひともう一人ってか、ま、それで納得するだけではない、な皆さんが納得はしないので、あの「どうせこれじゃあ、公式に記録残らないでしょ」とかね。
ええええ。 はい。 ああ、はあ、すそういうところを指してくるんですね。
そうなんですよ。だったら、じゃあ、子供をね、上手く練習上手くなるように練習して、で、そこを上を目指そうって言ってくれれば、親御さんがお子さんにも言ってくれれば、どんなにこっちも助かるかなと思うんですよね。
うーん。 うん。 そうですね。いや、ま、でも、ね、ご自身はやっぱり監督ではないですし、まあ、その、すサポートをしているだけなので、ボランティアでね。なので「決定権もないんですよ」っていうことをなんとなくちょっと伝えてみて、で、もうあとは、ね、そこでもう、どんどん、どんどん、こう、え、ちょっと強い言葉を受けてしまうと、ご自身もちょっとメンタル的にしんどいと思いますので、ま、ちょっとここのお母さんとは、うん、距離を置くじゃないですけど「うんうん」っていう風に、先ほどちょっとこう「聞いてますよ」っていうことはやってらっしゃるって仰ってたので、もうそこで自分がこう、真に受けないように、自分を守りつつ、もうちょっと距離を置くっていうのが、もう今できる最善なんじゃないかな？っていう風には思いました。うん。
はい。 うん。 はい。 うん。 うん、うん、うん。 うーん。 うん、うん。 はい。 うん。 ああ、そうですね。なんか距離を置くっていうのは、どうなんでしょう？ぶた具体的に、あの、練習は見に来ちゃうし、<laughs> 見に来ちゃうって言ったらおかしいけど。
はい、あ、そうですね。うん。あの、多分
ま、あの、ぜメッセージはよこすし、何か私がうーん。
はい。あの、恐らく、ぶく物理的に距離を置くともう、またそういう方って、さらにヒートアップしてしまうと思うので、あの、聞いてるよっていうスタンスとか「話、あ、あるの？」っていうのは、ちょっとどうしても受けないといけないかもしれないんですけど、心の中で距離を置くっていう風にご自身で「今私はもう、この人に聞いてるふりをしてるんだ」みたいな感じで、自分のこう、内面で距離を置くっていうことをしてみるのが、あの、なんとなく、うあの、かんうーん。
はいはい。 うん。 うん、ううん。 ああ。 あ、ああ、あ。 ああ、なるほど。うん、心の中でね、あの「この人の言葉は真に受けません」って、 か、ああ、あ、それはね、すごく心を守る上の術で、いいアイディアですね。ああ、なんか、いろありありがとうございます。
そうですね。 ええ。 そうね。 いいえ、もう無理されないでください。